May nakita nga ako ano, turtle na ano, na na-trap dun sa ano, parang plastik na straw. Eh, tapos hindi niya, hindi siya makawala, eh, yung ano, yung katawan niya nag-adjust sa porma ng ano, ng plastik.
Ayan. Oo, yan!
'Di ba? Kumbaga nakakaawa.
Ayun. 'Di ba? Kaya nga, kaawa yung turtle 'di ba? Isa rin yan sa mga nakikita ko, napapanood, eh. Ayun nga tulad nung sabi kanina sa isda 'no, alam mo 'yun ang hirap kasi nakakain na nila yung mga plastik tapos tayo
Tama. Tama, tapos nakakain pa natin.
Oh, 'di ba? Ibig sabihin alam mo 'yong pasa-pasa. Yung mga ginagawa natin, bumabalik din sa atin, 'di ba? Parang umiikot lang, ah, sige nahihirapan ano alam mo yun, inaabuso natin kalikasan, bumabalik din naman sa atin, tayo din nahihirapan, 'di ba? Mga gano'ng pagkakata mm.
Pabalik-balik lang. Tama, tama. Tama. Tama. Tama. Kumbaga, parang cycle lang, 'di ba?
Kaya nga.